Você não teve opção. Olha, como surgiu, assim, a sua criatividade das brincadeiras de rua, hein?
Olha, eu falo que eu sempre fui uma pessoa muito criativa, ainda mais para brincadeiras, né. Todo momento de lazer para mim sempre era o momento sagrado, sabe?
Ai, que legal! Aham.
Eu tinha assim uma rotina de vida a ser seguida, né. <laughs> Porque
<chuckles> É porque é mais legal, né, que as brincadeiras de rua eram feita por crianças e é de uma época que era mais seguro também estar nas ruas.
Sim, com toda a certeza eu falo que ainda mais no lugar que eu vivia, sabe. Eu morava em Timóteo, em Minas Gerais, né. Então, cidadezinha do interior sempre foi muito seguro, né, com poucos habitantes, então, acabava que ali a brincadeira era sempre garantida, né. E aí
Ai que demais, que legal. Hum, verdade.